Hm. Also, das ist so, dass ich, äh, wenn's dringend ist, ja, für meine Freunde, immer da bin. Immer.
Mhm. Ah, schön. Mhm. Mhm.
Äh, es gibt, äh, keinen Tag, wo ich sagen würde, ich bin nicht für sie da, wenn es etwas Dringendes ist. Also, dann bewege ich Himmel und Hölle.
Mhm. Mhm. Ah, toll. Ja, super. Mhm. Mhm.
Ähm, wenn's aber unwichtig ist, ja, dann, äh, ist es halt unwichtig. Also, das finde ich auch dann ja egal, ne?
<laughs> Ja. Du kannst das schon abwägen dann, auf jeden Fall, genau. Aber ist ja toll, dass du dann, äh, sagst: „Hey, ich bin lieber 'ne Freundin, auf die man zählen kann, wenn wirklich was Wichtiges ist.“, ne, so wie du sagst. Und darauf kommt's auch an, oder, bei 'ner Freundschaft? Ja.
Richtig. Ja, also D richtig. Also, ich weiß noch, irgendwann mal abends, da lag ich eigentlich, glaube ich, schon grade im Bett oder so. Dann rief mich mein Kumpel an und er rief viermal nacheinander an. Und ich denke mir so: „Boah, Junge, Alter.“ Und habe den auch viermal weggedrückt, weil ich lag ja schon im Bett, halbtot.
Mhm. Mhm. <laughs> Oh, aha. Ja.
Und, äh, dann hat er geschrieben: „Ah, Simonetta, ist dringend.“ Ja, natürlich habe ich dann direkt angerufen, ne?
Ja, mhm, mhm. Ja, dan d dann war's wohl wirklich dringend, ne? <giggles> Wenn <giggles>
Ja, aber manchmal ist bei ihm auch dringend, wenn er getrunken hat, deswegen muss man da immer drauf achten, ob das in der Woche oder am Wochenende ist.
Ah, ja, klar, ja, ja. Ja, das ist immer ganz gut, wenn man dann so seine Freunde wirklich gut kennt, ne? Und dann ja, dann kann man das schon ganz gut unterscheiden, ne? Ist das jetzt wirklich wichtig, oder nicht? Ja. Und hast du vielleicht irgendwie so, ja, 'n Rezept, irgendwie was, was dich schnell wieder aufmuntert? Grade wegen Selbstfürsorge, so 'n Tag, wo du jetzt echt platt bist, oder so? Irgend so 'n Ha Art Heilmittel, sage ich jetzt mal, was dir schnell hilft?
Mhm. Richtig. Richtig. Ähm, baden, im Winter, hundertprozentig schön brav, heiß baden gehen. Ich sage dann immer Krebsen.
Mhm. Mhm, schön.
Äh.
Nimmst du dann irgendwelche, ja, besonderen Schaum, Düfte, Meersalz, oder, wie läuft das dann ab? Hast du da irgendwas Besonderes?
Ja, ich habe ziemlich viele ätherische Öle und ich habe auch so Badezusätze, ne? Also vorgestern bin ich baden gegangen und habe dann mit, ähm, Eukalyptus bin ich baden gegangen. Ähm. Und manchmal abends, wenn ich baden gehe, dann mit Lavendel, ätherischen Öle, damit ich dann so 'n bisschen entspannter bin. Und dann nehme ich mein Tablet mit und lege mich dann mit'm Tablet mit in die Badewanne und mache mir 'n paar Kerzen an. Also wirklich ganz gediegen. Und
Mhm. Mhm. Mhm. Mm, schön. Ah, das ist gut. <giggles> Mhm. Und wozu brauchst du dein Tablet? Für Musik, oder wozu benutzt du das?
Ich kucke dann meistens 'ne Serie.

Ach so, gu ja, okay. Ach, also ganz entspannend, äh, klasse. Mhm.
Ach. Genau. Und dann, äh, gab's auch zum Beispiel, was ich natürlich mir nicht jeden Tag gönne, ne, zum Beispiel Sushi, weil's ja teuer ist und das gibt's dann zwischendurch, wenn ich mal so ’n Tag habe, wo ich mir denke: „Boah, ich will eigentlich nicht und alles ist Schiete.“ Oder heute, weiß ich ganz genau, weil ich habe gestern kaum was gegessen, und, äh, ich habe heute eingefrorene Suppe rausgenommen, also, ich hatte Hühnerbrühe gemacht
Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Mhm.
die habe ich heute rausgenommen und die mache ich mir später mit kleinen Nüdelchen drin und darauf freue ich mich auch schon, ne, vor allen Dingen bei dem Pissels-Wetter hier.
Oh, schön. Mhm. Da kannst du dich schön aufwärmen, gell? das ist tut dann auch s gut auch der Seele. Ah, schön, lecker, und, äh, hast du auch irgendwas, wo du sagst: „Das nasche ich dann gerne“, oder so? Oder ja?
Genau. Boah, ich bin richtig stolz auf mich. Da ich ja letzte Woche so stark Magen-Darm hatte und so krank war, habe ich natürlich keine Süßigkeiten gegessen und ich bin voll der Süßigkeiten Junkie.
Mhm. Ach ja, mhm. Ja. Du hattest 'ne unfreiwillige Diät <chuckles> letzte Woche. <laughs> Aha.
Ri richtig. Und dann habe ich gestern habe ich 'n Kinder Country gegessen und ich liebe Kinder Country, ne? Und ich kann davon auch 10 essen.
Mhm. Mm, habe ich auch gegessen, vor 2 Tagen. <laughs> Aha. Da kannst du 10 essen davon, meinst du? Okay. Also, so d ja, das ist auch lecker, ne? Dass, ähm ja, mhm.
Aber gestern habe ja. Ja. Aber gestern habe ich den gegessen habe mir denn gedacht: „Verdammte Kacke, ist das süß.“
Ach ja. <laughs>
Mhm, weil ich die ganze Woche keine Süßigkeiten gegessen hatte.
Aber dann dann durftest du's dir echt mal gönnen, oder? Dann ist es ja ne? Du hast ja jetzt lange gefastet.
Ja, aber diese Sucht ist gerade so 'n bisschen in im Zaun, die ist grade nicht so da. Das ist richtig gut.
Ja. Mhm. Mhm, mhm. Ja, da ist man dann auch stolz auf sich, oder? Wenn man das mal, ja, 'ne Weile eben nicht gegessen hat. <laughs> Ja, klar.
Auf jeden Fall oder jetzt nur abends mal dann, ne, nach'm Baden gehen und so zum Essen gleich Weinchen Wein. Also, ein Glas Wein tut auch gut.
Ja. .Mhm. Da kann man schon gleich besser einschlafen vielleicht, ne, danach. Ah, schön. Ja, das also, hat sich alles ganz, äh, schön angehört, wie du das machst und hältst und wie du das siehst. Danke dir.
Richtig. Ja, gerne, danke. Tschüss.
Tschau.